Ой, ну, ты знаешь, э, мне не нравится "Гражданская оборона", это вообще не мой тип музыки, хотя я очень уважаю. Я даже 1 раз встречалась, а, с э, Игорем. А, вот он приезжал с гастролями, мне надо было передать ему 1 вещь, и, что меня поразило, что его образ на сцене радикально отличается от того, какой он в жизни. Это тихий интеллиг это был тихий, интеллигентный, очень милый, э, очень приятный в общении человек. Ну вот, а то, что он пел, это, конечно, знак знаковая вообще история. Я даже не знаю, как это назвать: песни, произведения, композиции. Наверно, композиции лучше всего. Я считаю, что без "Гражданской обороны" просто нету вот части истории в принципе, э, российской. Это очень важная группа, но это вообще не мой вкус.
Мгм. Мгм. М. То есть Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Понятно, понятно. Ну, а более такие, скажем как это сказать, эстетически выверенные коллективы, типа того же "Наутилуса", "Агаты Кристи".
Вообще не моё, вообще не моё.
То есть русский рок тебе не предлагать, судя по всему?
М, честно говоря, вообще нет, но есть 1 группа, русский рок, которую я страшно уважаю, люблю и слушаю иногда. Это, конечно, группа "Кино".
Группа "Кино". Понятно.
Да да, это я очень ценю, э, и слушаю, и, м, тексты там очень глубокие, даже иногда напеваю, но под это тоже надо иметь определенное настроение. То есть, если мне надо сконцентриро да да да да да да, конечно.
Мгм. Мгм. Определённое настроение. Ну, Цой вроде пел разные песни. То есть, если сравнить "Спокойную ночь", "Стук", "Алюминиевые огурцы"- это всё 3 разные песни.
Да, конечно. Мгм. З Для меня, ам, тембр его голоса, вот он такой, вот, сказать, он просто вот как отпечаток такой вот в душе даёт. У меня есть люба мои любимые песни, например, восьми восьмиклассница или, м, "Сигареты", вот эту, "Он если в пара в кармане пачка сигарет". Вот, то есть она просто сразу Э, есть какие-то песни, которые мне меньше нравятся. Э, эм, э, в вот эта самая, ну, "Кровь на рукаве"- вот это вот, может быть, не совсем моё, а вот есть какие-то любимые песни, которые я иногда вот просто прибавляю, опять же, прибавлены в мой в мой необъятный список, э, м, песен, которые мне нравятся, вот. И, к я иногда попадаю и вдруг вырываюсь, так сказать, воспоминаниями вот в эту эпоху, вообще вот в это состояние, которое очень далеко теперь от меня уже.
Мгм. Мгм, ясно. Мгм. М-да. Ага. Ага. Ясно ясно. То есть она помогает тебе вызвать чувство ностальгии?
И врем мгм.

Безу безусловно. Да. Мне больше нравится, когда я сама себе ставлю музыку. Иногда у меня бывают ы вот такие затыки, что я хочу поставить себе что-то в машине. Ставлю, понимаю, что это не годится, но я веду же машину. Что же делать? Я быстро это выключаю тогда, потому что лучше ничего. <chuckles>
Мгм. Мгм. Понятно понятно. Ну, а всё-таки, э, речь-то у нас изначально шла об эмоциях. Вот с какими эмоциями тебе помогает справиться музыка?
Мгм. Мгм. О! Просто, э, вот с любыми эмоциями негативными мне помогает справиться музыка. Например, у меня была работа, которая
Негативное эт это грусть, это это зависть, это злость?
Да. Ну, зависть, вот, мне как-то, вот, если честно, не свойственна просто, вот, к счастью, <chuckles> но усталость и злость- да. И у меня была работа, которая начиналась очень рано, и мне надо было надо было настроиться, она была тяжела эмоционально. Я включала по дороге себе индийскую музыку, э, н такую классическую индийскую музыку, медитационную, типа Раввин Шанкара, ну, условно так скажем, да, <chuckles> или эмбиент, мгм.
Мгм. Мгм. Мгм. Понятно. Ясно. Ясно ясно. Мгм.
И, соответственно, немножко приходила в себя.
Ну, то есть у тебя Ну, скажи, пожалуйста, то есть, э, не до конца понятно. У тебя, м, всегда получается выбрать музыку, которая необходима под твое состояние? Или, э, всё-таки здесь присутствует некий элемент случайности и, знаешь, такого вероятности попадания?
Мгм.